Yani bu bana, aaa, kötü hissettirmiyor çünkü aynısını kendim de yapıyorum. Yani hani tele telefonum saat, akıllı saat mi diyorlar onu kullandığım için yani, eee, bildirim gelince o da şöyle, ımm, ben sosyal medya bildirimlerini kapattım demiştim zaten hani mesela i mesaj geliyor olabilir ya da, işte, biri arıyor olabilir o zaman ben de koluma bakıyorum ama böyle sık sık bakmıyorum ama bakan biri olduğu zaman da anlayabilirim çünkü o bir s süre sonra sende alışkanlık hâline geliyor. Hani bakma ihtiyacı hissediyorsun. Hani onu sen
Hı hı. Evet. Evet. Değil mi? Hı hı. Aslında kötü de hissettiriyor yani, değil mi? Hani konuştuğunda, ııı, seni önemsemiyormuş gibi yani hani f ya da kafası başka bir yerdeymiş gibi.
Yani, ııı, Yok öyle düşünmem işte. Ben kendim de yaptığım için yani saygısızlık olarak algılamam çünkü otomatik yani o sen o süreci ikide birde telefona ba ııı, saate baktığım için bir süre sonra bakma ihtiyacı otomatik bakıyorsun yani bilerek yaptığım bir şey değil aslında. Hani böyle
<chuckles> Hımm. Anladım. Yani işt, şe se se senin anlattığın şeyden, hani çok yakın arkadaşına bakmaya gerek, eee, duymadığını söylüyorsun ya sohbet aktığında. Hani öyle baktığında, hani, demek ki çok yakın bir sohbet değil gibi bir şey oluşuyor, değil mi? Onu demeye çalıştım aslında. Anladım.
Hı hı. Hı hı. Evet, evet, evet, evet, evet. Evet, yani tabii ki şey, hani, çok böyle dolu dolu bir sohbet olunca çok da böyle hani hemen belki bir 1 saniye bakıp ayn aynen. Bir de şey var mesela telefonlarda şu an. Hani telefon o kadar hayatımızdaki böyle, eee, mesela kızlar birbirlerine şey veriyorlar, nasihat mı denir, emm, eee, uyarı, uyarı öneri. Mesela bir erkekle, işte, randevuya çıktığında eğer erkeğin telefonu böyle masanın üstünde ters bir şekildeyse yani hani sadece telefonun arkasını görüyorsan.
Zaman akıp gidiyor. Evet. Peki. Hı hı. Hımm. Öneri mi? Ha. Ha. Tamam. Ha. Tamam. Bu şey miymiş?
E, gelen mesajları Bu mesela çok böyle, eee, kırmızı bir işaretmiş, alarmmış. <chuckles> Yani söylediklerine göre artık, böyle, ben de işte birkaç arkadaşımdan duymuştum çünkü hani demek ki, eee, sakladığı bir şey var ki senin o gelen bildirimleri görmeni istemiyor. O yüzden telefonunu böyle tam ters bir şekilde koyuyor.
Alarm. <chuckles> Öyle mi? A. Çok enteresan.